Mm.
Kasi grabe, eh, parang hindi mo man lang tinutulungan din yung magulang mo, sila la na na ang kayod-kayod 'di ba, kumakayod sila para may pang tustos. Ikaw na parang, wala kang ginagawa ganyan, um, well kasi may may may kasalanan din naman kasi minsan yung may mga magulang kasi na ganyan, eh. Na parang sinanay nila o tinolerate nila kasi yung ganong behavior do'n habang bata pa yung taong yun tapos hanggang sa pagtanda, ayan hindi na nila makontrol parang bini may may mga gano'n 'di ba yung mga binaby?
M Wa Mm. Totoo, totoo yung ayaw pakilusin ayaw man lang pahugasin ng pinggan sa bahay. Ayan, naging ano tuloy naging super spoiled feeling donya palagi, parang gano'n 'di ba? Hindi naman sa pang-aano. Pero kasi mayro'n din akong mga nakaka-work na kahit nag-wo-work ka nga pero napaka entitled mong tao parang parang feeling mo 'di ba? <chuckles> Hindi lang, hindi lang siguro ako yung nakapa naka nagkaroon ng ganong workmate. Pero siguro ikaw na-experience mo rin yung gano'n like yung kahit nag-wo-work ka na nga napaka-entitled mong tao feeling mo ano lahat above ka sa lahat parang gano'n 'di ba? Nakakaloka.
'Di ba? Oo yu Feeling totoo, oo. Ah, he. Mayro'n nga siya. Mm. Mm. Mm, ay so for sure well, hindi sa experience ko naman sa't ano sa pagtatrabaho ko na sa 6 na taon kong pagtatrabaho wala pa naman.
Mm. Mm. Mm,.
Buti na lang wala pa naman kasi pag may na-encounter ako na ganyan i-re-realtalk ko kasi, hmm.
Oo, ganyan maganda ano 'no magandang ka-work din 'yong mga ganyang katulad mo 'yong very ano vocal very prangka, mga ganyan. Mga ganyang maganda kasama para ano, para kung ni-realtalk mo man ako maa-ad maaano ko 'yon, eh, mada-digest ko 'yon. Parang, "oo nga siguro nga gano'n ako" eh, 'di ako parang magbabago ako, do'n na mag-i-start 'yong pag-go-grow ko, 'di ba? Kaya hindi rin masama 'yong pagiging prangka ng isang tao, eh, kasi puwede rin 'yong makatulong do'n sa ano do'n sa nasabihan mo para mag-grow sila 'di ba?
Oo, totoo. Mm. Mm, totoo. Mm, mm, totoo na
Mm, ta's yun na pan ito pala, ito may question pa ulit ako sa mga sitwasyon mo ka ah, sa mga sitwasyon mo, kaya okey lang na umasa muna sa pera ng iba or kailangan or kailan ito naging problema? Like may situation ka na ba na ano parang kunyari may isang tao na umasa muna sa'yo parang gano'n na lang, umasa muna sa'yo tapos parang naging problema n'yo rin ba 'yon onwards? Afterwards pala. M
Mm. Oo, mas

Ay magkakaroon na yan ng unfair treatment.
Hmm, tama.
Ganun na yung nakikita ko, may unfair treatment na yan tapos ano na, may favoritism ng pwedeng mangyari kasi 'pag ini-spoiled kunyari may isa na ini-spoiled mo yung bata di ba, hanggang sa paglaki, tapos nagkaroon ng kapatid, di ba? So parang yung kapatid ma-itchapwera.
Hmm. Oo. Tama, tapos dala-dala niya yan. Oo, tama, tama. Gusto ko yung ganyan. Yung parang ano ah.
Mm. Sa eh Regardless kung anong birth order ah? Regard <chuckles>
Tama, tama, totoo yun. Totoo yun, 'pag favourite mo talaga, oo. Like ito yung nap yung na-share ko nga na ano, na nasa ibang bansa na yung kuya ta's yung ate is nagwo-work on diyan. Sa na-share kong yan is yung panganay kasi yung favourite no'ng mother nila. 'Yan. So kahit anong gawin, kahit mag-resign 'yan sa work niya ng hindi pa siya sure na pa-abroad, kahit alam no'ng mother niya, parang tutulungan pa, fi-finance-san pa yan no'ng mother niya. Though kinoko though kinokontra na no'ng pangalawa, parang labas lang sa tenga no'ng mother nila kasi favorite niya 'yon, 'yong panganay. So 'yon, edi di ba? Parang magkakasilipan na 'yon 'pag gano'n. 'Di ba?
Di ba? Oo, oo. Ay, hmm. Mm. Ay Diyos ko po! Oo. Oo. Ay, mahirap Oo, magkakasi baka nga magkaroon na ng resentment yan, eh, kung sakali.
Oo. Totoo, totoo. Totoo. Parang ano, parang ang pangit naman na ano, na may favoritism na nga tapos may involve pang money. <laughs> Parang na sayo na nga lahat ng tapos pati ba naman yung ano, yung suporta, parang ganon. Oo.
Oo nga. Di ba? Oo, eh Mm. May tendency mm, tsaka may totoo tsaka may tendency yan mag baka i-cut off na niya yung pamilya niya. Pwedeng ganun, eh. Kung o kaya bubukod na, ganon. Ah, kaya yung sa mga maraming salamat sa'yo. Medyo nabitin tuloy ako, ayan. Salamat po sa ano, sa time sa pag-share ng mga kwento at lahat ng tanong mo sakin.
Mm, tama naman. Uy. Hmm, tama. Ayan han at

Oo, so nag-ano siya nag parang anong tawag don 'yong ano, working student na ganon oo. Uy, nakaka-proud 'yong mga ganon, ha, 'yong kapag alam mong short kayo gumagawa siya ng way para ano, matustusan 'yong pag-aaral niya. Kasi ano may 'yong isang pamangkin ko ganon, eh, parang nasa ibang bansa na 'yong kuya niya tapos nagwo-work 'yong ate niya, pero hindi kasya hindi kasya 'yong ano 'yong 'yong mabibigay na ano na pera sa kanya kasi siyempre pamilya na rin naman 'yong kuya niya. So hindi na sa kanya 'yong focus, then 'yong ate niya is parang siyempre nag-aano pa 'yon, eh, nag nagre-rent pa ng ano ng apartment or nagbe-bed space, may pang may iba siyang gastusin din kumbaga. Kaya ang ginawa ng oo ang ginawa ng isa kong pamangkin is nag-ano siya, nagpart-time na tagabuhat nung sa mga mineral, 'yung pag nagde-deliver, at least meron siyang pambaon araw-araw. Ang galing nga, eh, kasi oo nalaman ko lang 'yon nong ano, parang nakita ko siya na nakaangkas don sa service nung mineral water na, oo nakita ko siya don sabi ko sa kanya, "Anong ginagawa mo diyan?" sabi niya, "Ta nagpart-time ako para pambaon ko," eh, di parang naawa naman ako na ano, na at a young age parang naisip niya 'yon para ano matustusan 'yong ano niya 'yong pangangailangan niya sa ano sa pagiging estudyante 'di ba? Mm, kaya sabi ko, "napakagaling," oo.
Yung working student mm. <clears throat> Hmm. Oo. Mm. Oo. 'Yung mabibigay oo. Oo. Hmm. May iba pa oo. Hmm, oo, oo. Pambaon araw-ar In fair <chuckles> Oo. Oo. Kapag oo, oo minsan naman din mm. <sneezes> Totoo kasi ano lang eh <chuckles> parang sa'kin kasi 'no parang inisip ko din sana mag-work mag-part time work non, kaso parang, baka hindi siya kayanin ng schedule ko dami-dami ko kasing ginagawa non, parang sobrang active ko rin kasi
Mm. Oo. Totoo, totoo lalo kapag college 'no, hmm.
Oo, tapos kaya parang sige, 'yung utak ko na lang yung ano ko <laughs> 'yung scholarship ko ay ay ayokong ma-loss 'yung scholarship ko sabi ko, "Sige utak na lang 'yung labanan natin dito." Laba
<chuckles> Oo.
Na kaya masat hmm, mm, sige po. May tanong ka pa po ba?
Oo, like eto Mm. Paano mo nakikita 'yung ano 'yung epekto ng ganitong ugali parang sa relasyon ng pamilya o kaya kaibigan?